Oo naman nakabawi-bawi naman ako 'no, kasi, yun nga, binigyan ako ng assurance sa mga co-teachers ko na, hindi wala kang ginawang masama, kasi kilala nila ako sa school na parang "Mister Nice Guy" eh, na alam mo yun kahit hindi ko ka-grade level, na mga estudyante binabati talaga ako, tapos meron talagang oo meron pang mga nanay na ano, yung nagsabi sa akin na, "Oh sir, next year, tong anak ko sa'yo na 'to kasi narinig namin ganto ka daw, ganyan." Alam mo yun? May request pa na, "Sir, next year ano kuhanin mo ko ah, dapat ano adviser kita," So ganun yung ano ko oo, ganun yung personality ko talaga sa school. Siguro nga andun yung generation gap generational gap na, since dati, parang strikto sila na walang closeness ganyan, pero ngayon kasi iba na, iba yung communication style natin eh, kailangan, mag dive deeper ka dun sa mga bata, mag i-immerse mo yung sarili mo sa kanila, para mas maintindi mo sila, maramdaman nila na ano, hindi ka threat, di ba yung kasi gusto ko dun sa mga bata hindi ako threat, kumbaga ano ako, safe space ako dito sa school. Pero alam mo salamat sa suggestion mo tama ka, ano lang yun first attack, inggit lang sila di ba? <chuckles>
Oo. Ni-close mo? Oo. Mm. Nire-recruit ka na 'no? ka ng mga bata. Mm. Hmm. Totoo yan. Oo. Hmm. Hmm, saka dagdag lang 'no, siguro, maikli lang na dahil leader ka 'no, mainam din na kahit pa-paano, mag-adjust ka lalo sa mga matatanda, in a way 'yung adjustment na parang, ah, sinasabi mo sa kanila na ina-accept mo yung kaalaman nila, mga punto nila, 'no, so, mag, ah, sa pwede mo silang tanungin muna kung ano naiisip nila 'no, in a way parang nafi-feel din nilang nare-recognize sila, kasi ganun yung minsan hinahanap nila 'no? Pero after naman nun, pwedeng gumawa ka na ng sarili mong opinyon regarding sa mga sinasabi nila, kasi pwede mo namang sabihin "Eto po ay galing, eto na po ay galing sa opisina" Ano, eto po ay galing sa principal, oo mga oo may references na para ganon, ma-equal mo rin 'no, pero siyempre, ah, filter out ka agad 'no, ah, wag mo ng isama sa prose sa sistema mo yung pangyayari.
Hmm. Oo. Oo. Oo, may references, oo. Yes.